Hallo. Ich, ähm, möchte eine Situation äh, ein bisschen erklären, in der ich mich, äh, ziemlich unter Druck setze, Erwartungsdruck und Versagen und, ähm, ist gar nicht so einfach für mich, damit umzugehen, weil einersatz seits ist so 'n Teil von mir, der weiß, ich kann das. Und andererseits gibt's viele Unbekannte, die man nicht beeinflussen kann. Und das, äh, setzt mich manchmal unter Druck. Ähm, vor allem, weil ich damit auch etwas erreichen möchte. Ich, äh, erkläre auch, um um was es geht gleich. Ähm, ich, ähm, äh, handle gerne, also, Devisenhandel und, äh, das kann ich auch richtig gut. Ich habe das, äh, auch für viele Firmen schon gemacht, also, professionell und trotzdem, ähm, jetzt so im Privaten, da setze mich unter Druck, weil ich damit was erreichen möchte. Ich, äh, habe f 'n paar Ziele, die ich erreichen möchte und
Mhm.
da merke ich Wie ich dann so diese Klarheit, die ich sonst habe, wenn ich diesen Druck mir nicht selber auferlege, äh, oder diesen Druck gar nicht habe, wie ich dann, ähm, viel leichter und erfolgreicher auch bin. Und, ähm, und das ist so 'n so 'n Gefühl von, äh, wie wenn man keine Lösung hat, wie man das jetzt machen kann, also, so d ausgeliefert sein, würde ich sagen. Was ja beim Handel ja sehr oft aufkommen kann, weil man ja nicht wissen kann, was wirklich passiert.
Mhm. Mhm.
Ähm, ja, und dann kommt Angst auf. Also, es ist wirklich so so: „Jetzt verliere ich alles“, was eigentlich Blödsinn ist, aber trotzdem ist dieses Gefühl da und, äh, ich habe schon probiert mit Entspannungstechniken was zu machen, aber so richtig ähm, ja, so 'ne richtige Lösung habe ich bis jetzt noch nicht.
Mhm. Ja, verstehe, das ist natürlich dann auch 'ne belastende Situation, weil sie ja dein berufliches Weiterkommen irgendwie, äh, ja in Mitleidenschaft zieht, ne? Das ist dann, äh, was, wo du nicht so frei agieren kannst, wie du das normalerweise tust. Also, auch wenn du dann, äh, im im privaten Bereich handelst, aber es ist, äh, doch, ja, anscheinend dann erzeugt es mehr Druck, als wenn du hier im im Office bist und für andere Leute, äh, deine deine Expertise, äh, walten lässt, so so interpretiere ich das. Und, ähm, hast du, äh, f äh, gab's eine eine sch so 'ne Schlüsselszene vielleicht, wo du tatsächlich mal so richtig daneben gegriffen hast, wo du sagst: „Okay, das hat mir jetzt so dermaßen Angst gemacht, dass ich, äh, in Zukunft da w a“ oder ab dort w w bist du dann unter Druck gewesen, oder kannst du da noch was dazu sagen?
Ja, tatsächlich habe ich mir ja auch schon Gedanken gemacht: „Wieso denn das? Ähm, macht gar keinen Sinn.“ Äh, also, so vom Verstand her, hm, konnte ich das gar nicht so nachvollziehen, wieso dass das so aufkommt. Aber dann habe ich mich erinnert, es gab wirklich mal so 'ne Szene, das ist viele Jahre her, äh, in meiner Anfangszeit, als ich, hm, so aus heutiger Sicht gar keine Ahnung hatte, einfach was gemacht habe. Und da hatte ich das Glück und das Pech gleichzeitig, dass ich, äh, in innerhalb von nur 'n paar Tagen sehr, sehr viel Geld gemacht habe. Ich habe, äh, so verfünffacht, äh, das Kapital und aber dann einige Tage später fast alles wieder verloren. Und das hat mich so getroffen, das das war so schlimm für mich, dass ich wirklich erstmal 'n paar Monate gar nicht n n irgendetwas machen konnte in der Richtung wieder. Also, das hat mich, äh, äh, w schon, ich würde sagen, so damals wirklich schockiert.
Mhm. Hm, mhm. Mhm. Ja, ja, verstehe. Das war dann, äh, zwar 'n 'n Anfängerfehler, w wenn man das so sagen darf, aber trotzdem hat's dich dann erstmal aus der Bahn geworfen, weil's eben so so gravierend war, ne, an in dieser Situation. Aber dann hast du ja erzählt, dass du durchaus erfolgreich warst, äh, also, in in 'nem anderen Setting zwar ne, in innerhalb 'ner Firma vielleicht oder für für andere Leute getradet hast, aber das war das war doch wirklich erfolgreich und oder w wie, äh, kannst du diese Zeit beschreiben?
Ja. Ja, ich habe dann gemerkt: „Okay, i ich, äh, nur einfach so, ich muss das, äh, richtig lernen, mich richtig, äh, da in die Tiefe, ähm, vorarbeiten, wie das wirklich funktionieren kann.“ Das habe ich auch gemacht, äh, über lange Zeit und und dann habe ich gemerkt: „Ja, jetzt, ähm, habe ich etwas, ähm, aufgebaut und mir angeeignet, was wirklich, äh, nachhaltig ist.“ Und deswegen ist für mich so schwierig, dass immer diese ja, ich ich würde sagen, das ist so 'ne Verlustangst, ähm, m mit, dass ich versage und alles verliere, das kommt immer wieder auf, äh, obwohl's eben vom vom vom Verstand, von der Logik, äh, überhaupt keinen Sinn macht, aber gefühlsmäßig, ja, taucht's einfach auf.
Mhm. Mhm, mhm. Ja, ja, ich verstehe, aber zumindest de e e 'n guter Ansatz ist vom Mindset, dass du schon weißt, das hat eigentlich nichts mit der mit der Realität zu tun, also, mit deinen Skills, mit dem, was du kannst, sondern das ist 'ne emotionale Geschichte, die herrührt, wahrscheinlich eben von diesem, äh, Ereignis da in in An in den Anfängertagen. Und, äh, du kannst aber zurückgreifen eigentlich auf 'ne erfolgreiche Karriere und, äh, du kennst ja auch die die Feinheiten, auf die du achten musst. Es gibt ja bestimmt gewisse Parameter, das hast du dann später gelernt, äh, nach denen du dich richtest in in im Trading. Ist das richtig?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe 'n ganz klare ähm, 'ne ganz klare Strategie für mich, die funktioniert, auch jetzt ü über v hm, viele Jahre auch jetzt bewährt. Und, ähm und, hm, es gibt natürlich, äh, keine hundertprozentige, äh, Erfolgsquote, das hat niemand. Und immer wenn dann diese, äh, negativen Erfahrungen kommen, also, äh, so Verluste, die i immer kleingehalten werden, n nur so kann 'ne Strategie funktionieren. Und selbst wenn's so 'nen kleiner Verlust ist, dann triggert das diese dieses Gefühl. Und, ähm, das, äh das habe ich noch nicht hingekriegt.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, ja. Ich meine, eigentlich, äh, zu 'nem gewissen Maß ist es ja auch 'n 'n gesundes Gefühl, weil deine Arbeit ist nicht ganz ohne Risiko. Also du äh, so wie du das schilderst, gibt's ja auch wirklich <chuckles> 'n 'n Verlust, das liegt immer in der Luft, aber, äh, auf der anderen Seite- und das wiegt, glaube ich, stärker- sind deine deine Fähigkeiten, die Situation richtig einzuschätzen, die Märkte zu beobachten, und da, äh, kannst du auf 'ne lange Vergangenheit, äh, zurückblicken, wo das richtig gut und und immer, äh, passend funktioniert hast. Vielleicht musst du dir das einfach mal so, äh, jedes Mal noch mehr ins Gedächtnis rufen. Da guckst du einfach die die Trades mal an und die die Prozentzahlen, was du da erreicht hast, ne, an an äh, was da zurückgeflossen ist. Ich glaube, das gibt ja auch wieder so 'n bisschen, ähm, 'ne gewisse Selbstsicherheit. Und dann ist es natürlich 'n 'n stressvoller Beruf. Das kann ich mir schon vorstellen. Das ist auch 'n verantwortlicher Be Beruf, ne, die Sache. Du arbeitest mit deinem Geld, du arbeitest auch mit dem Geld fremder Leute. Und, ähm, vielleicht musst du da generell versuchen, in deinen Alltag so 'n paar Routinen einzubauen, wo du einfach auch mal runterkommst, ähm, 'n bisschen Abstand bekommst. Ich weiß nicht, ob das wie wie dein Tag aussieht, hast hast du auch solche Ruhephasen, so Inseln, wo du dich zurückziehen kannst, oder bist du non-stop, äh, in in in Aktion?
Ja. Ja. Ich habe die Freiheit, dass ich mir das einrichten kann, so wie ich möchte. Und, äh, es gibt erzwungenermaßen, äh, Ruhephasen, weil die Märkte zyklisch sind, das heißt, zu gewissen Zeiten besonders interessant sind. Zu anderen Zeiten sollte man eher nichts machen, weil das, äh, n n n nicht so, äh, sinnvoll ist.
Mhm.
Und, äh, da kann ich mir könnte ich mir Ruhephasen auf jeden Fall einbauen.
Ja, könn könntest du oder machst du schon?
Äh, manchmal mache ich das, manchmal, äh, ist das so, vor allem, wenn dann vielleicht so 'n Verlust war, was wie gesagt, äh, ganz normal ist, ähm, dann bleibe ich da hängen und gucke, ja, vielleicht gibt's jetzt doch noch 'ne nächste Möglichkeit, ähm, hm, hm, das auszugleichen, dann habe ich, ja, 'n bisschen Mühe, dann das einzuhalten, diese Ruhephasen.
Mhm. Mhm, weil wenn du sagst, das ist zyklisch, dann gibt's ja tatsächlich im Lauf, äh, des Tages, äh, ja, Zeitblöcke, wo du solche Pausen vielleicht, äh, einbauen könntest. Also, entweder Ruhephasen oder 'ne Phase, wo du mal vor die Tür gehst und 'n kleinen Spaziergang machst. Wäre sowas denkbar?
Auf jeden Fall, weil, äh, das ist 'n guter Hinweis. Mir kommt nämlich gerade in Sinn, dass wenn ich so 'n ganzen Tag dann, das nicht in Ruhe lasse, aber spätestens am nächsten Tag, wenn ich erzwungenermaßen Abstand hatte, dann dieses Gefühl weg ist. Also, wenn ich, äh, hm, hm, zurückgehe 'n paar Schritte und m mir so 'n Überblick verschaffe von weiter weg, so 'n dann ist das auf jeden Fall sehr hilfreich. Das beruhigt sozusagen alles.
Mhm. Ja, d genau, dann kommst du ja automatisch auf andere Gedanken, kannst wieder 'n bisschen Abstand finden, weil ich glaube, das, äh, gibt dir dann auch wieder s 'ne gewisse Sicherheit und dann, äh, ja, wenn du das aktiv in den Tagesauf Ablauf einbaust, äh, glaube ich, ist das, äh, hilfreich oder wirklich auch gesund für dich, ne?
Ja, ja, also, das ist 'n das ist 'ne sehr, sehr gute Idee für mich, ein sehr guter Tipp. Ich werde das, äh, auf jeden Fall einbauen, äh, egal was ist, das jetzt so werde ich mit in meine Strategie einflechten, dass, äh, wenn dieser Zyklus, wo es Sinn macht, äh, zu handeln vorbei ist, dass dann wirklich dann Pause angesagt ist, egal ob's bis dahin positiv, negativ oder neutral war.
Genau, und dann, äh, würde ich dir auch, äh, Mut machen, verschiedene Sachen auszuprobieren für dich, ja? Also, vielleicht ist es eher Bewegung, dass du mal vor die Tür gehst, wie gesagt, oder dass du, äh, doch noch mal, hm, schaust, ob ob, äh, 'ne 'ne meditative, äh, Phase für dich was ist oder auch, äh, ja, einfach 'n 'n 'n kurzer, äh, Schlaf vielleicht. Manche Leute, äh, äh, d hilft das, manchen eher nicht. Die werden dann zu träge, da hat jeder seine eigenen Erfahrungen, da musst du einfach so 'n bisschen auf deinen Körper hören, aber ich glaube, wenn du da manches ausprobierst, kommst du vielleicht dann einfach in äh, in so 'ne gewisse Routine, die dir dann wieder Abstand verschafft und, äh, dich wieder motiviert auf die Arbeit, äh, konzentrieren lässt.
Ja, das äh, das ist, äh, sowieso sehr gut. Ich habe 2 Sachen, die mir sehr helfen. Meditation und in die Natur raus. Also, von dem her baue ich das gerne mit ein. Das ist super.
Das freut mich. Dann wünsche ich dir viel Erfolg damit und, äh, ja, alles Gute.